あの、私今ちょっと悩んでることがあって
はい。
あの、2年ぐらい前に、ちょっと転んで肋骨をにかしょ折っちゃったんです <chuckles> ね。そうなんです。たそうだったんです。ちょっとね、骨折した場所が悪くて、1年ぐらいかかって、で、その間ちょっとやっぱり体が固まってしまったので、こう鍼の治療に行ってたんです。
おお。 大変なケガですね。 はい。 はあ、えい。

うん、あの、もしね、なんかこう、うん、ちょっと体の不調ある時、こめか針打ってみたら、意外と効くかもですよ。うん。うん。<giggles> いや。でね、ずほんとね、どいや全然その治療に対して不満はないんですけど、全く違うとこを指摘されたので、でも思い当たる節がない、無自覚だったのかなって今悩んでてね。うん。
こめかみ。 なるほど。鍼治療。すいません、なんか。<giggles> はい。 なんか別の先生に聞いてみたり、例えば、そあの、その、びあの、み眉間を打った先生、や打ってもらった先生に、その「前の先生はこういうような治療をしてて」みたいなことを1回聞いてみたりとかしました？
うんうん、あ、確か。そうだね。 うんうん、うんうん。 うんうんうん。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
ああ。 はい。 ああああ、つ治療が終わっちゃって。 たぶん、誰かにそうす ああ、なるほど、そうですね。 はい。 そうですね、1回そっちの専門家に聞いてもらうのも、ありかもしれないです。
うん。 思い出した。鼻の中にニキビみたいなのがよくできてたんです、昔。痛ってなって、でも最近できなくなってて、忘れてたけど、私もしかしたら鼻弱いのかもしれない。
はい。 はい。 なんかそういうのも、あるかもしれないですね。
ね。あの意外に、ばい菌がこう入りやすいって言うじゃないですか、鼻もね。
はい。ああ、そうですね。
うんうん。あ、こうほんとだ、耳鼻科にあ、<inhales> 耳鼻科に行こう、あ、ほんとだ、それが一番だ。
あ。
うーん。なんか言われてみれば、いや、でもね、その前の先生が「呼吸が浅い」って言われて、鼻呼吸をものすごくするようにしたんですよね。
はい。 ああああ。

うん。で、なんかこうぐずぐずっとするのが1週間続いて、でも冬1、2回ぐらいかな、うーん、ね、ないの。何でしょう？
はい。 ああ。 あとは、なんでしょう、めまいとか 鼻炎でめまいって起こるらしくて。
うん、らしい。ああ、そうなんですか。へえ。めまいはね、ないかな、今のところ。うんうんうん。
あ、ないんですね。
ね、でも不思議なんだけどね、この、こめかみのツボ、なんか、効くんですよ。
はい。

「鼻から吸って、で、口で吐くっていうのを、ちょっと意識してみようか」って言われて、「いや、先生、私鼻呼吸したら、息が詰まります」って言ったら
あ、それは鼻炎じゃないですか？
そうなんですよ。そしたら先生が、「いや、両鼻で吸うと、あの、いっぱいいっぱいになるから、片方をね、指でこうピッと当てて、片方で吸ってごらん」って言われて、ああ、確かにでも、右って吸いにくいなって、その時、思ったのは初めて気づいたんですよ。で、<inhales> 今も、<inhales> うん、やっぱ右がね浅い。<chuckles>
おお。 はい。 そうですね、それこそ耳鼻科の先生とかに、1回相談しに行ってみると
いや。 確かに。うーん、ほん、うん。
いいかもしれないですね。 で、それで、またその、針とかって、東洋の医学じゃないですか？なので、なんか西洋医学の側面から、その鼻炎とかに対して、アプローチをしてくっていうので、その、新たな道をひり開くとかじゃないですけど、そういうことをしてみるのも一種かもしれませんね。
うん。うんうん、そうですね。 うん。 うーん、確かに。 うんうん。 はあ。はい。なるほど。そうですね。東洋と西洋どちらからもアプローチ、確かにそれいいですね。いや、ちょっと明日日曜日か。だめ、来週ちょっと、<chuckles> どっか耳鼻科を探してみますね。ああ、うーん。かもしれないですね。いや、ありがとうございます。ちょっとね、ずっともやもやしてて、誰かに聞いてもらいたいな。大した話ではないんですけど、いや、すごい助かりました。<chuckles>
そうですね。 ああ。 時間のある時に行ってみたら、何かが変わるかもしれませんね。 はい。 ああ。 ありがとうございます。こんな
うん。あの、ぜひ、耳鼻科に行ってちょっと聞いてみますね。うんうん。
はい。 すみません、こんな曖昧な、あれで。
いえいえ、あの聞いていただけるだけでスッキリしました。どうもありがとうごぞざいました。
ありがとうございます。ありがとうございました。
はい、どうも失礼いたしま
失礼いたします。